Ja. Das also, ja, ich müsste mir mehr vornehmen. Vielleicht so so einzuplanen. Schon vorher gehen, ne, dass, ähm
Ja. Mhm. Ja.
ich mache das und nicht ans Handy, ne? Also, ja. Und und ich stelle mir auch meinen Wecker abends. Ja.
Ja. Vielleicht auch nur einfach mal 'ne Liste schreiben. Was ich, zum Beispiel, super gerne auch mache, ist so ähm, wie soll man denn sagen? Nicht unbedingt Jahreszeitenlisten, aber, zum Beispiel, für das Neujahr das ist jetzt auch schon wieder fast vorbei, habe ich mir 'ne Liste gemacht, mit all den Sachen, die ich gerne dieses Jahr machen möchte und tue das so abhaken. Oder jetzt für den Winter, zum Beispiel, habe ich mir auch 'ne Liste gemacht, mit so Sachen, die ich einfach gerne machen würde im Winter. Und wenn du dann irgendwie mal 'n bisschen planlos bist, guckst du auf deine Liste und sagst: „Boah, ja, da drauf hätte ich Bock.“
Mhm. Aha. Okay. Das machen wir. Ja. Ja, aber du hast mir da schon sehr, sehr gute Tipps gegeben. Also, das mit dem Wecker abends, das muss ich machen, weil sonst komme ich nicht mit 'm Popo von der Couch runter. Ne? Also
Ja. Grad so Kleinigkeiten. Es muss ja nichts großes haben. Ja. Ja, ich kenne das, aber, du mach dir keine Sorgen. Ich glaube, so geht's jeder. Du kannst auch in vielen Apps mittlerweile einstellen, dass der dass die App nach 'ner gewissen Zeit einfach ausgeht. Dann kommst du da gar nicht mehr rein.
Ja.

Damit wir halt so was haben, was so die Erinnerung macht. Genau, das sind auch gerne mit meinem Freund oder mit Freunden, ne, je nachdem. Es geht auch natürlich alleine, das ist ja gar keine Frage, was dir lieb ist. Ich habe auch Ja, ich bin auch 'n Mensch ich bin ganz ehrlich mit dir, ich habe auch gerne Zeit allein. Also, wenn ich auch nur meinen Hund schnappe, wir gehen 'ne Riesenrunde laufen, finde ich das auch schon toll. Deswegen aber halt einfach irgendwas, was einfach nicht nur auf der Couch ist, ne?
Was ja, was die Erinnerungsbox auffüllt, ne? Mhm. Ja, aber zusammen macht's mehr Spaß, ne? Ich finde auch Ja, ich glaube, man muss vielleicht auch s anfangen, selbst was zu unternehmen, weil ich finde auch, im Alter wird's schwierig, ähm, mit anderen Leuten so zu planen, dass es in allen, ähm, Zeitplan reinpasst, ne? Also, ich muss meistens schon 'ne Woche vorher Bescheid sagen: „Du, kannst du in 'ner Woche Sonntag?“, ne? Also, man muss sich schon sehr früh anmelden. Da ist nix mehr so spontan wie wie früher als Kinder, ne? Klingelt man der Freundin Haustür und sagt: „Kommst du raus?“ <chuckles>
Mhm. Richtig. Stimmt. Ja, das stimmt. Mhm. Ja. Ja. Da gebe ich dir Recht, ja, natürlich. Damals gab's auch keine Handys, siehst du? <chuckles>
Ja, das stimmt. Und ich habe das auch grad, äh, in so Short-Clips da gesehen, ne, so wie's früher war. Da es ist schon mega, wie sich's geändert hat, ne? Also, ohne Handy kann man sich's ja fast schon gar nicht mehr vorstellen. Und wir waren das ja gewohnt, ne? So, ja also, ja, doch vielleicht mal weniger Handy und mehr Leben, ne?
Ja. Deswegen. Ja. Deswegen, deswegen, ja. Mhm. Ja, das denke ich mir halt auch immer. Also, ich bin ehrlich mit dir, ich muss mich da auch immer 'n bisschen dran erinnern. Ich bin echt mi mein Handy ist jetzt nicht so das größte Problem bei mir, aber ich chille halt auch oft gerne daheim. Oder dann mache ich das habe keine Lust rauszugehen, dann bin ich müde. Dann wird jetzt auch schon
Mhm. Mhm. Ja. Im Schlafanzug auf der Couch mit 'nem Tee. Ja.
Genau, richtig. Und es wird jetzt schon so sch früh dunkel schon wieder. Deswegen Winter ist ja da auch nochmal ein bisschen schwieriger, aber ich bin da deswegen ich bin da auch hinterher mittlerweile, dass wir immer sagen: „Wir machen irgendwie was Cooles.“
Ja.